ชอบน้ำข้น น้ำใสอะคะ? นั่นไงเหมือนกันเลย แต่เดี๋ยวนี้แบบ
น้ำข้นค่ะ รู้สึกมันเข้มข้นกว่า
ใช่ ๆ แต่เดี๋ยวนี้จะไปกินเกาหลีก็แพงมากเลยนะ แบบในเซเว่นน่ะ
แพงมาก แต่อร่อยนะคะ ชอบ ชอบกินไอ้อันที่มันเป็นซองสีชมพูอะค่ะ
อืม อุ๊ย คาร์โบนาราหรือเปล่า?
ใช่ ชอบ
รูปไก่ หรือเปล่า?
ใช่ค่ะ
ชอบเหมือน กัน
ชอบ เพราะอันอื่นมันเผ็ดเกิน สู้ไม่ไหว อันนี้ยังพอได้อยู่ แต่ แต่ไม่
อ๋อ เอ๊ะ แต่มีอีกรสหนึ่งไหม? อืม ๆ
ไม่ได้ใส่หมดนะคะ ใส่แค่ครึ่งซอง
เออ ตับ แตด ถือว่า เยอะ คือบางทีอะคิดว่า ถ้าแบบอิ่มมาก ๆ แบ่งครึ่งหนึ่ง กินอีกวันหนึ่งก็ได้
ใช่ แต่อันอื่นอะ เห็นมันมีตั้งหลายอัน แต่ก็ยังไม่ได้ลองอันอื่นน่ะค่ะ
อืม มี มีรสชีสอยู่ สีเหลืองอะค่ะ ลอง แต่ว่าถ้าส่วนตัว กินคาร์โบนาราอร่อย
อ๋อ อันนั้นยัง ใช่ คาร์โบนารารู้สึก ว ว่า ไอ้นั่นสุดแล้ว
อันนี้เป็นแบบแห้งเปล่าคะ? ใช่เปล่า? ที่แบบมันต้องเทน้ำออกอะ อ่า อันเดียวกัน <chuckles>
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ๆ ใช่ แต่มันแพงไปหน่อย
อ้าว เรานี่มันสายเดียวกันนี้นะ อืม
<chuckles> ใช่เลย ถูก
แล้ว แล้วนี่แบบเสาร์-อาทิตย์ ปกติ เออ มีกิจกรรมอะไรทำบ้างไหมคะ? แบบส่วนตัวหรือครอบครัว อะไรเงี้ย
ถ้าปกติก็จะกลับไปเดินตลาดอะค่ะ ที่นี่เขาจะมีถนนคนเดินน่ะค่ะ
อืม อืม ค่ะ เป็น อืม ๆ
ใช่ ก็จะไปเดินหาของกิน หลัก ๆ ของกินเลย มันจะมี มันจะมีพวกแบบ อะไรอะ ของกินจุ๊กกินจิ๊กอะ แบบว่าวุ้นมะพร้าว หรือแบบหมาล่า หรือแบบแซลมอนย่าง แซลมอนเขาจะขายเป็นแบบชิ้น ๆ เสียบไม้อะ ไม้ละ 25 บาท อย่างงั้นน่ะ
<chuckles> อือ ๆ ๆ นึกออก อ๋อ อืม แล้วเขาต้มให้เลยไหม? หรือว่าย่าง? อ๋อ
เออ เขาย่าง ย่าง ย่างเสร็จเลยค่ะ เหมือน เหมือนเราซื้อหมาล่าแหละ แต่เป็นแซลมอนน่ะ
อือฮึ